Ouais. Bah tu vois? Moi, je pense que je suis devenu un peu addict, heu, à ce genre d'émotions quoi. J'ai développé une, heu, une addiction vraiment aux sensations.
Mmh mh. Oui, bah quelque part je pense qu'on en a tous une une on on est tous un peu menés par, heu, par nos émotions et nos sensations. Sauf qu'on, heu, on est orientés vers des sports, heu heu, différents mais c'est c'est toujours quelque part un peu, heu, la sensation que l'on perçoit ou l'émotion que l'on ressent qui finissent par, heu, par nous définir.
Ouais. Ouais et t et tu sais, moi alors, le sport, heu, qui est un peu différent, là, par rapport à tout ce que je t'ai dit, c'est, heu, le tir sportif.
Ah, ouais?